Однако, слушай. И вот как в итоге, м, так с как у тебя в итоге проявляется вот тв ты Нет, как ты подходишь сейчас к т своим творческим делам, вот к тому же рисованию? Как ты вот, а, постоянно поддерживаешь вот это вот ощущение, что, м, он это тебе важно? Потому что бывает так, что у людей, даже те, кто горит своим делом, со временем им нужно подбрасывать дровишки, чтобы чуть-чуть больше добавить вот этой не мотивации, а вот, ну, чего-то, чего им перестает хватать. Вот как это у тебя? Как тебе удается всегда вот под быть вот в темпе, в том держать эту эту планку, назовем так?
Мгм. Да, да. Мгм. <laughs> Мгм. Ну, тут в ход в первую очередь идёт, э, аудитория. А, я же публикую свои работы и, конечно, каждому к комментарию я очень рада, на каждый отвечаю. И очень мотивирует вот рисовать, когда тебе пишут, э: "Класс, подняла настроение" или "Класс. Это лучшее, что я видела". Вот. Ну, то есть это добавляет вот, этих дровишек, так сказать. Вот, но, конечно, я сейчас не могу представить жизнь без рисования. Так что это такая вещь, без которой, м, я не знаю, кто я.
Мгм. Мгм. Мгм. То есть оно стало твоей второй половиной, да, то есть часть тебя, твоя душа, в грубо говоря, выходит тут, да?
Да. Да, да. <chuckles> Да. И, ну, типа, если бы не было рисования, то вообще, а зачем я живу? <chuckles>
Хм. Мгм. Окей. А вот помимо рисования что-то, э, е а вот помимо рисования есть что-то еще, где вот ты тоже вот выкладываешь свою душу, скажем так? Или вот рисование- это вот основной такой момент, где ты ты- это ты?
Вот, это такая вещь, знаешь, в которой я хороша. Мгм. Ну А, пока что рисование- основной, но я в будущем хочу стать писателем. Так что но для того, чтобы стать писателем, нужно что-то опубликовать, поэтому я иду сейчас к публикации своей 1 книги. Э, я бы сказала, что писательство- это вот тоже, куда я вкладываю всю себя. И однажды хотела бы как-то даже связать с этим своё будущее. Вот, надеюсь <chuckles> надеюсь получится.
Мгм. Так. М. Судя по всему, это будет триумф. Судя по всему, это будет триумф. Через 4 года. Через 4 года будет триумф. А расскажи, пожалуйста, а как, эм, ты пришла к тому, что писательство также стало частью тебя? Вот, с чего ты начала и как это тебя завлекло?
<laughs> <chuckles> Не знаю, не знаю. <chuckles>